Certo d'estate c'è sicuramente più frizzantezza nell'aria, ehm, somma, c'è una voglia di uscire collettiva molto più sentita e presente, per cui
Sì, <chuckles> praticamente sì. E, mhmm, poi un'altra cosa, che ho introdotto da poco, è stato l l il libro, cioè per evitare di, mhmm, guardare lo schermo del telefono però è un'ago un'abitudine che no preso da poco, eh; i libri, mi sto un attimo appassionando ai libri, però libri sempre legati a serie tv, uhm, s a f a mhmm, a film, tipo, non lo so, Harry Potter, te queste saghe qui, no, un po' che, mhmm, ehm, mi intrigano tantissimo, però cerco di, mhmm, non darmi uno stop perché altrimenti stare i tutta la notte leggendo, perché mi poi quando una cosa mi prende <chuckles> praticamente
Mh. E ti appassiona rimani attaccata cioè fa il f fa l come si dice, ha il ruolo contrario che che poi rimani sveglia tutta la notte, magari perché perché ti prende troppo. Quindi sei una super cinefila comunque, ti piacciono un sacco i film in generale, le serie.
Sì, sì. <chuckles> Esattamente. Sì. Tantissimo, tantissimo. Sono ama ma fin da piccola mio padre mi ha trasmesso sta passione che cioè guardavo i film di Totò pensa, in bianco e nero, con mio padre a 5, 6 anni; vabbè, non è una cosa normalissima, cioè non usuale, diciamo, per una bimba. <chuckles>
Beh, meravigliosa direi, il folklore italiano dev'essere approcciato fin da quando si è infanti. <chuckles> Mi sembra una cosa molto giust
Sì, sì questo è vero. <chuckles> Poi mi capita a volte di non riuscire a dormire nonostante io faccia sempre gli stessi step, eh capita purtroppo qualche volta e magari, ehm, cerco di di attuare un attimo un altro piano, no, un una seconda una s un secondo step, per vedere se riesco poi.